อ๋อ ไปหักโหมเอาการออกกำลังกาย เอาแบบ
เอาการออกกำลังกายอย่างเดียว ใช่ค่ะ เนี่ยเลยต้องมาปรึกษาคุณไงคะเนี่ย วันนี้ก็เลยได้รู้ว่า ฮึ่ย! มันต้องทำควบคู่กันเนาะ
อืม โอเค เออ ใช่ ๆ ค่ะ คือการกินน่ะค่ะ ก็ถ้า ถ้าช่วงที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะ ก็คือต้องกินอาหาร เอ่อ ไม่ควร ไม่ควรเลยนะคะ ไม่ควรงดอาหารแบบว่าอดอาหารอะค่ะ เพราะว่าส่วน คนส่วนใหญ่ที่แบบอยากลดน้ำหนักเนี่ย เขาก็จะแบบว่า โอ้โฮ ไปลดมื้อเย็น หรือว่าลดปริมาณอาหารลง แต่จริง ๆ แล้วอะ มันเป็นวิธีที่ทำร้ายร่างกายมาก ๆ เลย ทำให้ระบบ
อ๋อ ค่ะ อืม อืม ๆ อืม อันนี้ทนไม่ค่อยได้ เพราะว่าหิว หิวบ่อยค่ะ
ใช่ อ๋อ โอเค ก็ควรจะทานอาหาร 3 มื้ออะค่ะ แล้วก็เลือก เลือกทานที่ครบ เป็นไปได้ก็คือให้ครบ 5 หมู่ ห้า หมู่ทุกวัน ใช่ ๆ ก็เหมือนเลือก เลือกผัก 5 สี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม
<chuckles> อะฮะ ๆ อืม ค่ะ พยายามให้ครบ อา ค่ะ <clears throat> แล้ว อา ค่ะ อืม เท่าที่ฟังคุณพูดนะ สนใจมากเลยอะ มัน มันเปิด <tsk> ไอเดียมากเลยค่ะว่า เราจำเป็นจะต้อง อ่า ทั้งออกกำลังกาย แต่ว่าไม่ควรหักโหม แล้วก็ทั้งทานอาหารด้วย แล้วก็ต้องพักผ่อนด้วย ตอนเนี้ยปัญหา ก็คือการพักผ่อนเนี่ยแหละคะ แล้วเรารู้สึกว่า เราได้พักน้อยมากเลยอะ พอได้ฟังตรงนี้แล้วคุณบอกว่า อุ๊ย! มันจะต้องบาลันซ์กันเนาะ ถ้าอย่างงั้นคุณช่วยแนะนำหน่อยสิ จัดตารางให้หน่อยสิคะว่า แล้วอย่างเงี้ย เราควรจะออกกำลังกายยังไงดีคะ หมายถึงว่าทุก ตอนเนี้ย คือออกทั้งตอนเช้า แล้วก็ตอนเย็น ใน 1 อาทิตย์นี้ ก็จะมีตอนเช้าเกือบ 3 วันน่ะค่ะ
ค่ะ เออ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ อืม อืม ใช่ ๆ ค่ะ อืม อืม อือ